Caraca, muito legal. E aí depois você passa, tipo quando você vai fazer sua sessão de terapia, não sei se você faz 1 vez por semana, 1 vez por mês, ou de 15 em 15, você passa também esse resumão pra sua terapeuta, fica mais fácil, né, manda um e-mail pra ela e depois ela já vem <laughs> com os assuntos. <laughs>
Uhum. Sim. Sim, ah, mais ou menos então. Ah, com a terapia vai aí uma, um 3º caderno. <laughs> Vem um 3º caderno, pois ela me mandou um um e-mail com 1 folha, ah, que são 3, 3 escalas, hã, “O que eu tô pensando?”, né, “O porquê que eu tô pensando naquilo”, e “O que que eu estou sentindo?”. Aí eu vou lá todos os dias todos os dias não, vou, hã, sempre que me ocorre um pensamento ruim ou então um sentimento ruim ou um sentimento que eu não conheço, eu vou lá e escrevo naquele papelzinho do computador, fica ali salvo, ela consegue ver, então ela mesmo faz o resumão pra mim. Sim, sim, assim que eu termino de escrever ela já consegue ver.
Caramba. <laughs> Uhum. Uhum. Ah, ela tipo ela vê na hora? Caraca, legal então, vocês têm essa conexão Então, assim, você faz as sessões e ela ainda te dá um um suporte, né, um apoio ali meio que instantâneo, pra pra instantâneo não, acredito que ela demore um tempo pra pra te responder. Ela deve ter com certeza tem outras obrigações, e você também consegue entender isso, né, mas então ela consegue te acompanhar não só a cada sessão, ela consegue te acompanhar à medida que você vai Poxa, que legal, achei interessante, né. Nunca tinha visto assim uma terapia que era tão próxima, né, tão acompanhada de perto.
Exato. Sim. Exato. Exatamente, sim, porque <laughs> Exato, é porque a minha terapia, como eu tenho TDAH, ela é o TCC, te hã, terapia comportamental, né. Então, eh, eu vou ali e escrevo os meus comportamentos, ela tem que acompanhar direitinho para ver o que que tá se passando, o que que tá evoluindo, o que que a gente tem que melhorar, o porquê desses pensamentos e tudo mais. Então ela realmente tem essa, esse acompanhamento mais próximo, né. É o que o TCC promove pra gente, o que ele promete pra gente.
Ah tá. Uhum.

Então eu acho que é é um pouco do que você está falando, né, corrigir o que dá pra ser corrigido, ter essa esse senso analítico, é super importante, né, saber o que que você pode corrigir, o que que você não pode corrigir. E o que não dá pra corrigir vai fazer o quê, né? Não dá, não dá, é seguir em frente. Legal. E assim, tem algum momento que você acha que, tipo assim, tu está perdendo tempo, eh, fazendo essas coisas ou isso é realmente 100% do que mudou, assim, foi uma vi tipo, uma virada de chave quando você com começou ou no começo, ou no começo você ainda pensava tipo: "Ah, estou perdendo tempo fazendo isso aqui, não estou vendo resultado" ou já, imediatamente, já foi uma coisa que já mudou a chave pra você?
Sim. Exato. É deixar rolar. <chuckles> Hum. Não, não, não, foi passo a passo, foi um processo longo. Porque eu vou confessar no início você realmente pensa que aquilo ali é uma bobagem, que você está perdendo tempo, que não vai funcionar. Mas é a prática, você fazer aquilo como rotina, que você alcança a perfeição nesse âmbito. Ah, no início real sim, a constância. No início era aquela coisa: "Ah, estou escrevendo isso, não vai adiantar de nada. Minha cabeça vai vai pra outro lugar". Mas não, você praticando ali todos os dias, você tendo esse esforço, você consegue chegar lá.
Uhum. É constância, né? E no começo era muito assim? Tipo, você começava a escrever sobre um assunto, daqui a pouco você estava pensando em outro assunto, em outro dia, em outra data, em outra festa, em outra pessoa. <chuckles> É porque e eu tenho uns pensamentos intrusivos, assim, que às vezes eu estou pensando numa coisa e quando eu me vejo eu já estou em outro país. <chuckles> É normal, né? Eu eu não so eu não sou um anormal, né? Isso é normal com todo mundo? <chuckles>
Uhum. Sim, sim. Sim, exatamente. Olha, vou te contar um segredo. <chuckles> Ah, acha? É é normal sim. Vou lhe contar um segredo. Eu comecei minha terapia porque eu tenho TDAH, tenho déficit de tra de atenção e hiperatividade. Então É. <laughs> Então isso é muito corriqueiro na minha vida, isso é muito normal, estou ali fazendo alguma coisa, a minha cabeça vai pra outro lugar, ah, começo a pensar em várias outras coisas, então eu não consigo não conseguia manter o foco naquilo ali que eu queria. Aí eu comecei meu tratamento, comecei com a medicação, e e aí sim, eu consegui manter muito mais foco do que eu já tinha antes. Mas é aquela coisa, o medicamento ele não vai fazer mágica, ele não vai mudar a sua vida de uma hora pra outra. Você tem sim que ter constância, tem que ter consciência de que isso leva tempo, de que você tem que alcançar a perfeição com a prática, né. É aquela coisa, ter autocompaixão.
Ah legal. Quer dizer, legal não, né. <chuckles> Mas enfim. <laughs> Uhum. Uhum.